Tabii, aynen öyle. Eee, yani, bu konuda e, tabii ki de, hani e, düşüncelerinin olması normal. Eee, biraz aslında, hani, eee, araştırma yapmak zorunda olman da normal. Çünkü tabii ki 10 sene içerisinde enflasyon ortamından dolayı, eee, fiyatlar, hani, bir hayli arttı. Eee, bundan dolayı da aslında, eee, hani, önceden araştırıp, eee, bir fiyat bilgisi edinmen çok iyi bir şey olur. Ve bunu yapabilmek için de aslında, eee, biraz da şunu sormak istiyorum sana. Çünkü sonuçta, eee, hani, bir ürünün fiyatını belirlemek için yani sonuçta onların ne kadar para ödeyeceğini belirleyebilmen için; ondan ne istediğini de, ne alabileceğini de biraz belirlemen lazım. Mesela şöyle anlatayım: Eee, bilgisayarın, işte, sistemi nasıl olması gerekiyor? Yani, s ne kadar artık bilgisayar gelişirse onun fiyatı da o kadar artıyor sonuçta. Eee, işte onun, hani e, aksamları olsun, işte RAM'i, işte ana kartı olsun vb. işte, eee, işte SSD dedikleri e, depolama alanı olsun; eee, bunlardan dolayı tabii ki de hani fiyat yükselebiliyor, alçalabiliyor. E, aynı durumlar keza, eee, oyuncu koltuğu için de geçerli. Eee, o yüzden şimdi sana, eee, şunu sormak istiyorum: Ya, bunlarda böyle senin, "İşte, iş almam gerekiyor, bu özellik olmazsa olmaz." dediğin şeyler var mı?
Değil mi? Maalesef. Umarım. Kesinlikle. Çok doğru. Aynen öyle. Kesinlikle. Elbette.